Eh, ano yung pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa kalikasan?
Alam mo maraming bagay tayong matututunan sa kalikasan kung talagang ire-research mo lang. Unang-una siguro yung ano, pagpapahalaga sa balanse. 'Yong ecosystem na meron tayo, halimbawa 'yong titignan natin, lahat tayo kailangan natin ng energy galing sa araw, 'di ba? Oo, para sa halaman, para sa tao, para sa kumbaga, ah, halimbawa mga puno gano'n kailangan natin 'yan. Tapos kapag sa mga halaman kailangan ng tao 'yan para sa pagkain, at mga hayop kailangan din nila 'yan. Pero, darating ang araw na kumbaga 'yong mga halaman, mga hayop na kumakain ng halaman, kahit tayong tao, ano, kumbaga wa mawawala tayo, magiging ano lang tayo, nutrients lang tayo sa lupa, 'di ba? Na, gagamitin din ng ano, kumbaga bumabalik lang siya. Kumbaga 'yong eco ecosystem, oo. So importante 'yong balanse talaga, ibig sabihin lahat ng mga bagay dito sa mundo mayroong role talaga. So, kailangan nating respetuhin 'yon, oo, isa 'yon sa mga, ah, aral na natutunan ko tungkol sa kalikasan.
Mm. Mm. Tama. Yes, korek ka diyan. Oo. Oo. <clears throat> Oo nga. Oo, totoo naman. Ay, oo. Ah. Oo. Totoo ka totoo 'yong binanggit mo 'no, na 'yong buhay talaga ng ano, lahat sa kalikasan ay cycle lang, kumbaga paulit-ulit lang, katulad ng tao. Katulad nating tao na parte din tayo sa kalikasan na sinasabi. Kasi 'yon nga 'no, nabanggit mo kanina na 'pag tayo ay namatay at nabulok talaga, magbabalik at babalik tayo sa lupa 'di ba, na isang nutrients din tayo kumbaga sa kalikasan natin at gano'n din naman 'yong ano natin, 'yong mga puno, 'yong mga hayop, lahat gano'n lang talaga sa sistema eh. Pero eto, um, gusto ko lang malaman 'no, anong element mo kasi sa mga nabanggit mong elemento na yan, sa sa mga puno ganyan, sa araw, sa sa ulan, sa hangin, ganyan. Alin dun yung nagpapakalma sa'yo?
Mm. Tama. Mm. Mm. Totoo. Mm. Totoo. Mm. <breath> Sa akin siguro yung ano, yung dagat, ganun. Basta ano siya kalmado tapos basta lahat ng konektago <clicks tongue> konektado sa tubig at saka 'yong kulay siguro ng green sa ano, sa mga halaman o sa puno. Oo 'yan, 'yan 'yon gusto kong
Oo. Hmm. Sa mga puno. Bakit sila nagpapakalma sa'yo? Anong meron dun sa dagat at sa mga berdeng puno, halaman na yan, na nagbibigay ng pagkakalma sa'yo?
Siguro ano, alam mo 'yong sa ano, proven talaga 'yan na 'yong green na kulay malaki ang naitutulong sa mental health natin. Naku, kung gu gusto nating mag-relax pagkatapos halimbawa ng masyadong mapagod na trabaho lalo na online, labas ka ng konti, tingin ka sa mga green na ano, mga bagay. Halimbawa, mga dahon, ganyan. Sa mga puno, nakakakalma siya. Tapos kung gusto mong mag-relax, halimbawa weekend, puwede kang pumunta sa beach o kung hindi man doon, ah, puwede kang pumunta sa mga lugar na mayroong tubig kagaya niyan sa mga spa, hindi ba? Oo, may ano, ah, ginawa ko yun no'ng ayun, nung isang araw yata? Nakaka-relax din tala nakaka-relax din talaga basta may tubig. Halimbawa, puwedeng oo, puwede kang mag mag-relax. 'Yong tunog niya pa lang nakaka-relax na saka sa sa katawan, ganyan. Maraming ano, kumbaga maraming naitutulong talaga 'yong nature sa atin na kumalma 'yong ating mag-relax 'yong ating katawan, 'yon.
Mm. Totoo. Yeah. Ay, wow! Buti pa siya. Oo. Totoo yan. Oo, sang-ayon ako sa 'yo 'no. 'Yang dalawang bagay talaga na yan, ang lakas ng epekto para mapakalma ka. Kasi ako, base sa karanasan ko rin, ganyan din ako eh. Gustong-gusto ko rin 'yong, ah, tunog ng dagat. Talagang 'pag naririnig ko 'yong hampas ng tubig sa dagat ganyan, napapakalma ako niyan. Ikaw naman, sana all nakakapag-spa. Talagang nakakapag-relax talaga 'di ba?
Mm. Mm. Oo. Tama. Libre! Nilibre lang ako, eh, kaya sige na go! Oo.
Oo. Oo, pero siyempre 'pag libre, go talaga tayo diyan. Pero 'yon nga, kasi yung epekto kasi niya, ano eh, ga ano nalang 'yong tunog pa lang napapakalma ka na. Gano'n din naman sa ano, sa mga berdeng halaman, mga puno, 'yong sa paningin mo pa lang, nakikita mo sila nakakapagpakalma na talaga. Katulad kaya nga siguro nauso din sa panahon natin ngayon yung mga nagka-camping camping sa mga bundok. Kasi lalo lang yung mga taong stress dun sila nagsisipuntahan para makakita sila ng mga berdeng lugar ganyan, para mapakalma yung pakiramdam nila di ba? Pero ikaw ba, may sitwasyon ba sa buhay mo na natuto kang maghintay dahil lang sa karanasan sa kalikasan?
Oo, tama. Mhm. Totoo. Tama. Totoo yan, oo. Oo, kagaya ng mga puno di ba o kaya pagkatapos ng mga ano, ng mga delubyo.
Ayan.
Makikita mo yung mga ang mga halaman na namatay, makikita mo tutubo ulit yan. Parang sa buhay din ng tao, oo. Kailangan kahit na anong pagsubok bumangon ka, mag-start ka ulit. Ganun din, ire-relate mo sa ano, kung anong nangyayari sa nature, ina-apply mo rin sa buhay ng tao. Huwag kang susuko kagaya ng sabi ko nga 'yong mga halaman na nasira o gano'n tutubo din ulit 'yan. Kagaya sa buhay mo, kahit na may pinagdaan kang matindi sa buhay, 'wag mo susukuan 'yon. Kasi kumbaga may pag-asa pa. May pag-asa sa lahat ng bagay, gano'n.
Yan, totoo yan. Mm. Wow! Oo, uy ang ganda ng sinabi mong 'yon. 'Yong talagang 'pag may dinaanan kang delubyo, ah, hintayin mo lang 'yong pag-asa. Nagbubunga ah, mabubuhay ka ulit, lalaki ka ulit katulad ng halaman 'di ba, at magkakaroon ka uli ng mga bungang magaganda, 'di ba. Napakaganda naman no'n. Pero, um, kailan mo naman huling naramdaman yung parang ano, alam mo 'yon, nagpahinga ang mundo at kailangan mo ring mag mag-pause. Ikaw sa sarili mo, kailangan mong mag-pause?
Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Oo, la i lalo na 'pag busy, kagaya nabanggit ko sa'yo, 'di ba. Ah, kumbaga no'ng no'ng ano, nag nag-spa ako 'yong pang pang 12 hours, malaking bagay 'yon na nakapag-relax 'yong ano, 'yong utak mo. Kasi 'yong spa na 'yon, hindi lang sabi na massage o ano, maraming bagay ka na puwedeng gawin do'n. Puwede kang mag-sauna, puwede ka manood ng ha parang home movie, tapos may mga sing along oo, 'yon 'yong twelve hours. At tsaka tatlong beses 'yong buffet. Sabi ko, "Talagang sulit na sulit 'to, libre pa." Kaya sabi ko tapos 'yong ano 'yong tunog ng mga ano, ng mga sa spa 'di ba, maririnig mo, ginagamit nila 'yong tunog tunog ng nature. So, malaking la kahit wala ka do'n sa nature, 'yong tunog niya ginagamit nila na pampakalma. 'Yong mga lagasgas ng tubig, 'yong mga gano'n. Sa buong building maririnig mo 'yon kahit nasa ibang floor mo maano. So, ayo malaking bagay 'yon, kumbaga malaking bagay tapos 'yong tubig, malaking bagay na nagagamit din 'yong tubig kahit nasa pool o kaya sa mga oo, sa mga Jacuzzi. 'Yong tunog niya pa lang, kahit na nakapikit ka, ma-re-relax ka talaga, yun.
Mm. Oo, yun, sarap. Gawi, hmm. Habang nagre-relax, 'no? Oo. Matubig na. Oo, ah. Hmm. Oo. Wow. Korek. Oo nga eh, na ang sarap naman nung pakiramdam na 'yon na, kahit na alam mo 'yon, nasa siyudad ka, 'pag pumunta ka sa ganong lugar ng spa, paparamdam talaga sa iyo 'yong kalikasan 'no, na parang nagkakaroon ka tuloy ng koneksyon talaga sa kalikasan eh, na nakakapagdulot ng, kumbaga nakapagbigay sa'yo ng relaxation din. Pero ito ba, ano yung natural phenomenon na alam mo 'yon? Nagpapakita sayo ng lakas? Halimbawa, yung mga, ah, bulkang umaal ano, sumasabog ganyan, nakapagbigay ba sayo ng lakas 'yan or takot or, halimbawa nalang mga damong bumabalik uli 'pag tinatapak-tapakan mo, 'yong alam mo 'yon? Makahiya, 'di ba 'pag tinapakan mo 'yon parang nama tumitiklop siya tapos biglang, ah, bubuka uli yung mga ganun. Ano 'yong mga ganyang kalikasan na nakikita mo na alam mo yun? Nagbibigay ng kaibang lakas sayo? Ano pa ba 'yong iba?
Mm. Oo. Oo. Totoo yan. Mm. Mm. Mm. Mm. O Parang ano, 'yong nabanggit mo, 'yong makahiya, ah, kumbaga ano 'ko maliit pa ako niyan. Talaga amaze na amaze ako, lagi kong tinititigan. Oo, may maaano mo 'yan sa mga sensitive na tao, 'yong biglang biglang mag-co-close ko sa konting touch mo lang. May mga taong gano'n na kailangan kumbaga nag-iingat tayo sa mga damdamin nila, kasi lalo yung mga sinasabi natin, minsan nakakasakit tayo. Sa mga ano naman, kagaya niyang sabi mo sa mga bulkan, 'yan talaga maaano natin na minsan, kagaya sa buhay natin biglang may dadating na biglang problema, hindi mo inaasahan parang sa bulkan din. So, anong gagawin mo? 'Di, gagawan mo ng paraan na kumbaga, nandiyan na 'yong problema, huwag mo nang sisihin kung bakit nagkaroon ng problema. Siguro ang puwede mong gawin eh, solusyonan, mag-isip ng solusyon, anong puwedeng gawin? Oo. Kumbaga, i-deal mo kaagad kung ano 'yong problema. Huwag nang isipin kung bakit nagkaproblema. Ayon.
'Di ba? Hmm. Totoo. Ah. Hmm. Oo. Oo nga 'no? Yes. Tama. Yes. Oo. Uy, maganda 'yong ganong approach 'no, na i-deal mo na lang kaagad. Kumbaga huwag mo nang questionin pa, or pagurin pa 'yong sarili mo mag-isip na bakit may ganyang problema. Maganda haharapin mo talaga kaagad 'di ba. Tsaka 'yon din 'yong tungkol sa makahiya, kung sino mga gano'n, talagang mai-re-relate mo sa tao na, alam mo 'yon? Kailangan maging sensitibo ka din sa kanila kasi baka, alam mo 'yon, baka biglang tumiklop sila eh, ikaw pa 'yong dahilan sa pagtiklop nila 'di ba. Pero ik ito ba, may moment ka na ba or may pagkakataon ka na bang nakita sa sarili mo na, para kang halaman na muling tumutubo? Alam mo yun? Para pagkatapos mong halimbawa, ikaw ay matapak-tapakan or masira ng dilubyo ganyan, at ika'y muling tumutubong halaman.
Mm. Tama. Kaya nga ano? Oo, totoo. Oo, maraming pagkakataon niyan na siyempre, marami kang ano, marami kang pagdadaanan sa buhay. Kailangan kumbaga kagaya ng sa nature, halimbawa sa mga gubat ganyan, kahit na kalbuhin ka, kailangan kumbaga maging ano ka, resilient ka. Yung pasensya mo nandoon, kailangan laban lang. Huwag palaging ano, huwag laging, kumbaga magpapatalo sa mga problema. Sabi nga nila, "Yung mga problema, kailangan dinadaanan mo yan, wag mong tinatambayan." 'Di ba? Oo. Tsaka wala la lagi mong iisi huwag mong laging iniisip 'yong, "Ah, 'yong nakaraan problema ko." 'Pag tapos na 'yon at na 'wag mo nang ano, wag mong dalhin sa ano, sa present. Oo, 'yon.
Ooh. Oo. Wow. Yes. Totoo. Mm. Tama. Correct. Hmm. Pero ito kung Ooh. Nabalikan. O, yan. Pero ito, kung meron kang halaman na parang maiuugnay or pwedeng i-identify ang sarili mo o mag or magbigay kahulugan sa'yo, anong halaman yun?
Hmm. Siguro sa akin yung mga cactus, na kumbaga sabi oo, kahit na tagtuyot. Halimbawa, siyempre minsan wala kang pera ganun. Nag-su-survive pa rin, 'di ba, nakakabilib yung mga cactus. 'Di ba? Tapos magtataka ka, ang dami nilang tubig sa yung succulents talaga. Saan nanggagaling yung tubig nila na yun? Parang ganun. Nakakabilib yung ano, 'di gaya ng ibang halaman 'di mo lang madiligan, patay na siya. Sila hindi, kahit makal kahit makalimutan mo ng ilang linggo, buhay pa rin.
Ah. Mm. Ay totoo 'no. Oo. Kaya nga, oo nga. <chuckles> Mapabay Totoo, oo nga naman 'no na kahit iwanan mo sila diyan, mabubuhay at mabubuhay pa rin sila, 'di ba. Mag-su-survive at mag-su-survive sila ng hindi nila kailangan ng dilig ng araw-araw na pagdidilig. Hindi katulad nung ibang halaman, kailangan babantayan mo talaga kasi baka ma nga naman matuyot kaagad yung mga dahon-dahon nila, eh, 'di ba. Totoo yan 'no. Ako naman siguro, kung ako naman bibigyan ng pagkakataon, kung magiging halaman ako, gusto kong maging ano, yung sinasabi nila di ba, yung, ah, bamboo. Kasi yung bamboo eh, 'di ba, yung bamboo kapag ano sila, yung yumuyuko sila. Pero kahit na yumuko-yuko sila, kaya nilang bumangon. So, ang gandang maging identification mo rin yan sa sarili mo na parang 'pag dinaanan ka ng bagyo, sige yumuko ka lang, pero pagkatapos puwede kang bumangon ulit, 'di ba? Napakagandang ano yun, 'di ba, kumbaga repleksyon sa sarili. Yung magpapatibay at marami pang ito siyang gamit na puwedeng paggamitan, 'di ba. Hindi lang sa mga pag ano, mga, ah, kasangkapan sa bahay, 'di ba. Pero ito, um, kailan ka naman huling nakaramdam ng peace dahil sa dahil lang sa pagtingin mo sa langit or kaya pakikinig sa ulan or kaya yung, ah, pagtingin sa paligid?
O oo. Mm. Oo. Tama. Mm. Mm. Ay oo, yung humility 'no? Oo, tama, ganda. Mm. Oo, tama. Tatay, oo. Tsaka matibay, matibay yung bamboo. Mm. Tama, totoo. Tama, totoo. Mm. Madalas ako ako maliit pa ako mahilig na talaga ako sa ano yung pumapatak yung ulan, 'pag tag-ulan na kasi ngayon medyo mahirap nang i-appreciate yung ulan eh, konting ulan bag ano agad baha. Pero nung ano ako no'ng maliit pa ako, habit ko talaga 'yan lalo na do'n sa lugar namin sa bahay ng lola ko. 'Pag da ano' 'pag papatak na yung ulan do'n na ako sa bintana. Meron kaming bangkito yung lola ko, nakataas yung paa ko tas nakatingin ako sa bintana yung akala mo malungkot tignan pero hindi. Yung naa-appreciate ko yung pagpatak ng ulan. Tapos alam mo yung mga mga ripples niya sa lupa yung 'pag pumapatak siya tapos umiikot tapos basta nagagandahan ako tumingin nun. Yun ang inaabangan ko tuwing uulan yung pagbagsak ng mga ulan tapos nagkakaroon siya ng shape na bumibilog, bawat patak nagkakaroon siya ng mga ano magagandang shape pagbagsak sa lupa, 'pag dumadami. Oo.
Mm. Ay! Mis <laughs> Mm. Oo. Ah, totoo 'yan. Korek. Mm. Oo. Alam mo totoo 'yan. May mga ano talaga, tao talaga na ano ayaw sa ulan kasi nga yung nagdudulot daw ng baha ganyan, umaalis sila ng ano ng nababasa sila ng putik-putik, ganyan. Pero may mga tao naman na katulad mo na mas naa-appreciate ako ganyan din ako eh. Na-appreciate ko yung ulan kasi yung mga ganyang ano, 'di ba, o yung observe yung na-o-observe natin kapag umuulan at saka yung gaan ng pakiramdam kapag nakakarinig ng yung patak ng ulan sa lupa or kaya naman yung sa bubong natin ganyan. 'Di ba, 'pag nakakarinig ka ng ganyan parang nakakakalma din siya. Tapos yung di ba minsan kapag umu biglang umuulan, yung singaw ng lupa, alam mo yun, 'di ba miss nakakaano rin siya nakakadagdag ng parang nostalgia din ganyan, pagka pagkabata mo.
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Patak niya, oo. Ay sa bubong, oo. Yes po. Mm. Mm, yun. Oo, lalo na yung sa may ano, yun sa may mga bagong ano ng halaan na ano 'to, bagong ano ng mga mga damo tapos ulanin, ganda.
Ulan. Mm, oo. 'Di ba, ang bango-bango ng ano nun, 'pag nabasa yung mga dahon na yun, 'pag nabasa siya ng ulan, ang bango-bango na pa para sa iba ha. Mabango, katulad natin na-appreciate natin yung gano'n. Sa iba hindi nila nagugustuhan yun, 'di ba. Ayun so, ito ba ah may lugar ka ba sa kalikasan na parang sanctuary mo, ano yung mga kuwento mo naman do'n?
Oo. Mm, oo, ako gustong gusto ko yan. Hmm, mm. Ako, gusto ko 'yong ano sa tabing-dagat kasi nga lumaki ako noon no'ng bago ako mag-aaral ng grade 1, 'yan gustong-gusto ko. Ma gusto ko 'yong kumba 'yong pakiramdam 'yong ano ng, ha ng dagat gano'n. Kaya lang no'ng lumaki na ako medyo hindi na ako natutuwa, kasi kumba kinakain ng dagat lalo na 'yong chapel namin, 'yon.
Mm. Yes. Hmm. Ah. Alam mo, totoo yan 'no.
Nakaka nakakalungkot kasi maganda yung experience ko. Kaya lang may mga bad experience din ako, lalo na yung nawawala 'yong school ko rin na pinagsimulan kong mag-aral nong hindi man aral-aral, mga 3 years old, kinain ng dagat talaga kasi nga siyempre kulang ng mga puno ng kagaya ng bakawan, pinangtanggal, 'yon ang resulta.
Mm. Naku. Oo. Oo, oo. Ayun nga, eh, minsan talaga kailangan talaga nating alagaan na talaga 'yong kalikasan natin para ma-maintain natin 'yong mapanatili natin 'yong mga ganyan katulad 'yong sanctuary natin 'yong dagat na may mga ala-alang nakaakibat, 'di ba. So, ayan salamat sa oras mo sa pagbabahagi mo tungkol sa mga alam mo 'yon, kalikasan.
Mm. Totoo. Mm. Maraming salamat din sa pakikinig. Magandang araw, paalam.
Salamat din sa'yo, paalam.